Kalau boleh tahu nih, kondisi rumahmu ini cukup luaskah? Atau rumah yang sederhana?
Aduh, alhamdulillah ya. Kemarin itu, tahun dua ribu dua puluh satu, tu aku tuh ngerenovasi rumah. Dan dari yang tadinya cuma 2 kamar, terus se sekarang jadi 5 kamar, dengan kamar mandinya juga 2 air hangat gitu, jadi kayak rumahku udah kayak, eee, rumah musim panas, cah, <chuckles> kayak vila tuh sekarang rumahku.
Mhm. Berapa? Oh. Mhm. Wih. Waduh. Idih, keren ya. <chuckles> Bet ngomong-ngomong selamat ya atas renovasi rumahnya, yang asalnya jadi 2 jadi 5 nih sekarang. Nah, ngomongin soal rumah ya, berarti kan, rumah kamu ini sekarang udah luas. Ada enggak sih, pengalaman nih, setelah renovasi ya, rumahmu ini jadi tempat hosting tamu?
<chuckles> Makasih. <chuckles> Mhm. Mmm, kalau yang tahun-tahun pertama, aku masih belum pede ya. Karena kan, eee, aku masih membaca-baca, sebenarnya tuh rumahku bisa nampung berapa orang sih, kalau nerima tamu berapa orang. Terus aku belajar banget, kalo ukuran ruangan segini, ukuran sofanya harus berapa, jumlah tempat duduk berapa. Kalo ruang makan ukuran segini, meja makannya yang, eee, maksimal ukuran berapa, jumlah, eee, tempat duduknya berapa. Akhirnya aku ketemu, rumahku itu bisa nampung berapa orang.
Mhm. Ah, iya, mhm. Mhm. Iya.